อา ค่ะ
เออ ตอนนั้นน่ะยิ่งสะดวกมาก ๆ เพราะว่าทุกคนจะ add add กันแบบ หากัน แล้วก็เซิร์ชหากัน แล้วมันก็เจอง่าย ๆ เลยอะ อืม ตอนนั้นจะรู้สึกว่าเฟซบุ๊กเป็นอะไรที่ ที่ ที่ช่วยเราได้เยอะมาก ๆ ในการค้นหาเพื่อน ค้นหาเพื่อนที่ห่างหาย ไป นาน ก็มาเจอกันในเฟซบุ๊กค่ะ อืม <chuckles>
เออ อืม ใช่ค่ะ ใช่ จริงค่ะ มันทำให้แบบ เออ เราแบบรู้สึกแบบ โอ้โฮ แฮปปีมาก ๆ เลยอะ เวลาที่เราแบบไปเห็นอะไรแบบเนี้ย แบบ นึกย้อนกลับไปอะว่าแบบ โอ้โฮ เรา อื้อฮือ เราคบกันนานขนาดนี้เลยเหรอ? จนอายุเท่านี้ แล้วเรายังแบบ โอ้โฮ <chuckles>
ใช่ อืม <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ มีอะไรก็แชร์กัน แล้วคราวนี้ ก็ ต่อไปก็ลูกเราก็เป็นเพื่อนกัน
ใช่ ค่ะ ใช่ ก็เป็นรุ่นต่อ ๆ ไป ต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ อะค่ะ
อืม อืม ดีค่ะ มันจะ keep ความสัมพันธ์ของเราไปเรื่อย ๆ เนาะ โอเค
อืม ดีมากเลย ใช่ค่ะ สำหรับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอะค่ะ
จ้ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณเหมือนกันนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ